Kah atau aku harus u cutikah atau aku harus apa nih supaya aku tuh bisa punya waktu untuk melihat diriku sendiri bahwa diriku ini butuh dirawat gitu loh, butuh mungkin, eee, setidaknya jadwal, eee, olahragakah atau bagaimana, karena kan sendiri akhirnya aku juga karena nye sibuk ya dan aku, eee, emang memang orang-orang bilang tuh aku cukup workaholic gitu. Nah jadinya sejujurnya aku juga punya pertemanan yang enggak terlalu luas juga lingkupnya, eee, ya ngomongin, eee, pertemanan juga sejujurnya cuman, eee, lingkungan pertemanan di kantor aja gitu. Nah kalau untuk kayak nongkrong atau apa ada sih beberapa tapi kan gak bisa semerta-merta atau sewaktu-waktu langsung, "Pergi ke sini yuk?" "Ayuk!" Karena kan pasti mereka juga udah dewasa dan punya kesibukan masing-masing apalagi punya keluarga kan. Nah di situ deh, eee, jujur aku juga ngerasa kayak, aduh, aku nih kadang-kadang butuh teman curhat untuk mental aku sendiri gitu atau nih setidaknya, eee, orang yang bisa saranin aku untuk mungkin, eee, minum vitamin apa, skincare-an apa gitu biar aku bisa menjaga, eee, kesehatan diri ke sendiri gitu. Nah sebenarnya, eee, bagaimana tuh menurut Kakak sendiri?
Iya. Hmm, oke. Hmm, iya. Oh, iya. Hmm, iya betul. Bener. Mhm. Oalah. Oke, wah ini jelas ya, Kak, ya itu tadi ya mungkin ya karena stres ya memang sering enggak cuman berhenti di pikiran ya kalau ngomongin hal tersebut ya, tapi juga turun gitu kan ke hormon ngaruh ya gitu, dan juga tubuh dan juga hal-hal lainnya gitu. Nah, cuman mungkin, mmm, sebelum itu aku mau tanya dulu ya, Kak, menurut, Kakak, tekanan terbesar sekarang itu tuh lebih ke tuntutan kerja, ekspektasi diri sendiri atau rasa takut nih kesehatan makin drop?
Oke sebenarnya aku tuh lebih lebih condong ke kesehatan ya, Kak, bukan hanya kesehatan fisik sih sejujurnya lebih ke kesehatan mental juga nih. Karena belakangan ini aku tuh, eee, ngerasa kayak udah mulai pegel-pegel, bangun tidur itu juga badan nggak semangat gitu ya, terus kadang-kadang tuh yang biasanya kena hujan sedikit masih kuat-kuat aja, sekarang itu jadi gampang pilek gitu loh, gampang flu atau juga nih kadang-kadang juga, eee, meriang-meriang gak jelas gitu sampai akhirnya waktu itu kemarin, eee, sempet ke dokter dan hampir didiagnosa tipes, makanya aku di disuruh cuti akhirnya 2 hari atau 3 hari itu untuk aku, eee, ya udah deh istirahat aja di rumah gitu untung aja atasan aku masih mengerti ya, jadi aku dur dikasih cuti gitu. Nah akhirnya ya udah deh, eee, aku saat ini
Oh iya. Mmm. Mmm. Hmm, oke. Iya. Mhm. Oh, oke. Oh, iya. Iya.
eee, sepertinya kayak butuh banget nih, eee, sepertinya kayak saran ya untuk diriku sendiri nih supaya aku tuh bisa tahu, eee, harus aku lakukan apa demi kesehatan tubuhku sendiri nih ya atas tekanan aku yang cukup sibuk ini gitu, Kak
Mhm. Boleh boleh. Iya.